Hmm, okey, pero nabanggit mo yan, 'no, may ano ka ba? May kilala ka ba na ano, na leader na hinahangaan mo, tinitingala mo o paano mo kaya ma ano, mapagkakaiba yung yung alam mo yung pagiging leader niya sa kasalukuyang leader ngayon kung sakali?
Leader, ah, hindi siya leader ng bansa, pero masabi ko leader ng pamilya namin, yung tatay ko. Alam mo ang pagkakaiba niya sa kasalukuyang leader natin, o sige, sabihin natin sa kasalukuyang Pangulo. lam mo iyong kasalukuyang Pangulo, parang pinapabayaan niya na maghirap yung mga taumbayan. Lalo na sa nabanggit mong interview kanina na hayaan na lang new normal, eto na yung bagong sistema, tanggapin na lang. Parang yung pinapabayaan niyang magdusa yung taumbayan. So, sa amin naman, leader ng pamilya namin, hindi kami hinahayaan magutom kahit noong mga bata pa kami, binibigay niya kahit wala na siya.
Ah. Hmm, okey, oh, okey. Oo. Oo. Totoo. Oo. Mm. Oo, iyon talaga. Sana ganoon din ang leader ng bansa, ano? <chuckles>
<laughs> Oh, ikaw baka may maishare ka?
Ah, parang ganyan din, eh, wala siguro sa dating leader na lang talaga ng ano, ng bansa natin. Kasi eh, oo, malaki din talaga yung pinagbago ng lalo na sa lugar namin ng leader na yun, kaya yun din talaga yung titingalain ko. Pero ano, salamat, ah, sa mga naibahagi mo. Marami akong mat oo, ako din eh, susunod ulit, tatawag ulit ako, paalam.
Hmm. Ah, okey, oo, hinahangaan mo o tinitangala mo eh 'no? Okey. Oo, okey. Oo. Oh. Salamat din. Ang dami kong natutunan sa iyo. <laughs> Yun nga. Sige, salamat.

Oo.
Dapat dito siya, um, <tsk> na naparusahan ng or or ikulong kung kung mapatunayan. Kasi yung nangyari sa kanya sa ibang bansa sa dati nating leader na dati nating pangulo, kulong na rin siya, eh, kasi nando'n lang siya, eh, di ba? Detention facility pala siya, so kulong sa madaling salita. So, sang-ayon ako na hindi dapat nangingialam yung ibang leader na ib yung ibang bansa. Dapat dapat dito siya, um, nahusgahan or naparusahan kung meron man talaga siyang nalabag at kung napatunayan, ang hindi ko rin talaga maintindihan bakit kailangan pang, humingi ng iban ng tulong galing sa ibang bansa kaya para sakin negatibo yun at isa pa ang pinakamalala.
Mm. Oo. Hmm. Oo, naman. Totoo naman. Mm. Oo, tama. Tama.
Ang yung dating pangulo natin, eh, kaalyado niya ngayon ang anak, anong nangyari? Anong nangyari nala nasira ang relasyon, lalong gumulo.
Ta Mm, oo. Aha. Oo.
Tapos eventually biglang sabi ng ba ng bagong pangulo natin ngayon na handa siyang makipag-ayos na tingin ko, eh, malabo.
Totoo. Oo. Pakitang tao lang din.
Di ba, malabo so napaka negatibo nga nun para sa'kin. Pero pagdating sa positibo, <chuckles> meron ba?
Oo, naman sobra. Mm. Oh, di ko ano eh, makitaan ng ano eh.
Okey flo ano, ah, flood project, meron ba?
Positibo eh, ikaw ba? Flood? Kasi alam mo 'yon may meron may napanood nga akong interview niya na ano, eh, gi parang sabi niya parang gawing ano daw this is not an emergency parang
Flood control project, sorry. Mm, ah, new normal na daw?

Sa'kin siguro ano, siya yung sa leader ngayon parang Wala pa akong masyadong nakikita, sige umpisahan ko muna sa negatibo. <chuckles> Kasi parang ano kasi, parang puro negatibo, parang alam mo yun, nung tuma tama nabanggit mo nung tumatakbo palang parang, alam mo yun, mga nagpapakitang tao talaga. So, yun na nga, parang nakikita na rin tala parang nakikita na talaga ngayon unti-unti na parang nagpapakitang tao lang talaga yung lead kasalukuyang leader ngayon kasi dati parang ang dami niyang mga pangako, mga plataporma na halimbawa nalang eh, yung presyo dun ng bigas parang, alam mo yun, 'di ko maalala yung sinabi niya eh, parang ibababa niya daw yun.
Oo. Oo Mm. Ah. Ah, mm. Ah. Pinaka-leader pala 'yan, pangulo. <chuckles> Okey. Mm.
Oo, pangulo, tawag dito, na ibababa daw niya yung bigas. Tapos yung sa gasolina din, pero, alam mo yun, ilang taon na nakalipas, wala eh, hindi nagbabago. So, parang
Nasabi niya nga 'yan. Mm. Oo, nakakalungkot.
Oo, kasi siyempre dapat ikaw yung leader ng buong bansa. Dapat panghahawakan panghahawakan ng mga tao yan eh, yung sinabi mo. So, hindi mo maaalis sa kanilang banggitin ng banggitin, paulit-ulit na, "Asaan na yung sinabi mong ganiyan? Saan na yung sinabi mong ganito?"
Mm. Totoo, lalo may mga umaasa kasi, alam mo yun. Ayun ang mahirap eh, kapag nagbanggit ka ng mga salita. Dapat talaga sa lahat ng oras panindigan mo.
Mm, totoo. Oo.
Kasi pag hindi mo pinan pinanindigan, 1 lang ang mangyayari. Babatikusin ka bilang leader.
Sa mm. Oo.